Ja, natürlich. Richtig. Mhm.
Und deswegen habe ich mir 'n i7 mit 6 Cores geholt, damit ich, äh, One-Core-Power habe, so, weil mit 'nem, äh, Threadripper könnte ich da jetzt nix anfangen in dem Fall. Na ja.
Ja. Wahrscheinlich nicht, nein. Ne. Also, ich habe ich habe mir den, äh, ähm hier den, äh, 7 3, äh, 783DX geholt von AM von AMD den Prozessor, weil der ist schon relativ hochwertig und, äh, da b bin ich auch relativ zufrieden mit. Der macht eigentlich alles.
Hm, wie viele Kerne hat er?
Ähm, si 7 plus 1 oder 8 plus 1.
Okay, na ja, das ist das ist doch ja, klingt gut.
Also, das ist das ist High-End gewesen, seitdem es den, äh, n 793DX gibt, aber war so von AMD das Flaggschiff-Modell. Aber das Ding ist einfach, du konntest also, wenn du die Komponenten selbst bestellst, zum Beispiel gibt's da Internetseiten wie alternate.de oder so. Wenn du da auf auf 'ner, äh ja, wenn du genau, wenn du da auf 'ne Aktion wartest, kriegst du so 'n Ding für 200 €, was eigentlich 600 kostet, und dann hast du einfach mal 'n Schnappschuss gemacht und hast hier die beste Hardware, wo geht, sitzen. Äh, ich bin jetzt tatsächlich jemand, der so bekloppt ist, der drüber nachdenkt, sich die 5090 zu holen, obwohl's überhaupt keinen Sinn macht, weil ich meine Grafikkarte gar nicht ausnutzen kann, aber es hört ja nicht auf, ne? I bin bin bin to ja, ja, genau, richtig, genau. Ja.
Ja, freilich. Kenne ich doch. Sinn ergibt, bitte. Sinn ergibt? Bitte. Ja, und, oh, ich ich mache mal weiter einfach. Äh, äh, d i ich habe den letzten Rechner, ähm, natürlich mir komponententechnisch zusammengesucht und, äh, auch online ausgecheckt und so und, äh, ich habe es aber letztendlich dann 'nen, äh, lokalen Händler machen lassen.
Entschuldigung. <chuckles> Ja, ja, alles gut. Ja, ja. Mhm. Echt? Tatsächlich? Krass.
Das war so Anfang Corona-Zeit und der Dude war ach, das war 'n cooler Opi, der hat sich gefreut d da hier: „Oh, was?“
<chuckles> Mhm.
„Echt, das und Wasserkühlung und na ja, das möchte ich mal sehen.“ <snorts>
<chuckles>
<chuckles> Der Typ hat auch tatsächlich, äh, d das Board in das Gehäuse eingebaut und den Prozessor und er hat das einmal gestartet ohne Kühlung drauf, um halt Garantie geben zu können, dass das Ding auch läuft.
Okay. Was?